देखिए, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी नौकरी छोडूँगी। मैंने इसका ज़िक्र किसी और से नहीं किया। किसी परिवार वाले से नहीं किया। मुझे ये नौकरी छोड़नी है क्योंकि मैं अपने बॉस से हताश हो के बैठी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने दिल से, मेहनत से और अपनी आत्मा से जितनी मेहनत की है ना उसका मुझे फलस्वरूप नहीं मिला है। और मुझे दुःख, खेद और गुस्सा और क्रोध सब कुछ एक साथ आ रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करें।
देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को शायद थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मुझे बस थोड़े-से सवालों के आपसे जवाब चाहिए होंगे। आप मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि अभी आपकी वर्तमान भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या हैं इस दफ़्तर में?
जी। मेरा काम एक एनालिस्ट का है। तो जितनी बड़ी-बड़ी रिपोर्टें बनती हैं, जितनी बड़ी-बड़ी और ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हैं। तो जितनी बड़ी-बड़ी रिपोर्टें बनती हैं उनका पूरा उम, उन उनकी मीमांसा और अ, उनकी पूरी रिपोर्ट बनाकर अ, मेरे बॉस को देना। होता यही है कि मेहनत कोई और करता है और मेवा कोई और खा लेता है।
हुँ, मैं थोड़ा-सा समझ गया हूँ आपकी परेशानी। आप मुझे थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ कि आप किस तरह की बढ़ोतरी या फिर पदोन्नति की आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे? इसके साथ-साथ कितना समय हो गया है काम करते-करते इस दफ़्तर में?
जी, मुझे इस दफ़्तर में 7 साल हो गए हैं, काम करते-करते। मुझे अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया। मेरे काम में कोई कमी नहीं है, ना मैं छुट्टी लेती हूँ, ना मैंने कभी बहाने किए हैं, और हर टीम इवेंट पे या हर ऐसे समारोह पे जो दफ़्तर का समारोह होता है मैं हमेशा उपलब्ध होती हूँ और हमेशा मैं मदद करती हूँ। मुझे ये काम करते-करते इतना वक़्त हो गया है कि मैं जब बाहर देखती हूँ, मेरे अनुभव के लोगों को मुझसे 4 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। जब भी मैंने बात की है मेरे अ, प्रमोशन की या अ, मेरी बढ़ोतरी की, तो मुझे हमेशा टाल दिया जाता है कि अभी हालात ठीक नहीं है हालात ठीक नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं कर रही है तो फिर बात करेंगे। या फिर अभी मार्केट ठीक नहीं है या फिर कभी कोविड आ गया है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ चलता है।
हम्म, मैं आपकी परेशानी थोड़ा-सा समझ गया हूँ। मुझे थोड़ी-सी जानकारियाँ और चाहिए होगी, आप परेशान ना हों मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि, आपने ये बोला कि आपकी उपलब्धता अ, उपलब्धता भी होती है और साथ में उपलब्धियाँ भी आपकी काफ़ी अच्छी हैं, आप जो है बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि हाल के किसी प्रोजेक्ट या फिर कुछ उपलब्धियों के उदाहरण दें, जो कहीं न कहीं इस चीज़ में सपोर्ट करते हों कि आपका प्रमोशन होना चाहिए?
किसी क्या? मैं आपको 15 प्रोजेक्ट गिना सकती हूँ। किसी का क्या? मतलब मैं एक अ, एक-एक अब अब मुझे एक्जेक्टली मैं ये इंग्लिश रिपोर्ट्स थी तो मैं इनका इंग्लिश में ही नाम अ, दे सकती हूँ आपको। एक फाइनेंशियल एनालिसिस वाली रिपोर्ट थी किसी क्लाइंट पे, वो बना के मैंने दिया उनको और अम दूसरी अ, अगर आप मुझे समझ पाएँ इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में एक मर्जर एंड एक्विजिशन का रिपोर्ट था वो मैंने बना के दिया कि जहाँ पे मेरी कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही थी तो उसमें अ, नफ़ा-नुक़सान क्या होने वाला है। एक रिस्क असेसमेंट की प्रोजेक्ट थी जहाँ पे मैंने अम ये पता लगाया कि अ, एक दूसरी कंपनी को खरीदने से पहले क्या-क्या रिस्क हो सकता है? और ये कोई छोटी-छोटी प्रोजेक्ट्स नहीं है ये ल ये बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे की जा रही है।
मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी परेशानी। आप मुझे थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ, कि आपने पहली बार कब उम्मीद लगाई थी कि आपका पहला जो आपकी पहली जो पदोन्नति है, वो कब हो जाएगी, जैसा कि आपने बताया कि 7 साल हो गए हैं आपको, तो आपने पहली बार कब उम्मीद लगाई थी, पदोन्नति की और क्यों?
जी। 4 साल पहले लगाई थी। क्योंकि, मेरा काम चोखा था, मुझे पता था कि मेरा काम चोखा था और मैं ये देख रही थी, मेरी आँखों के सामने कि मेरे प्रोजेक्ट के वजह से काफ़ी फायदा हुआ था मेरे कंपनी को। मैं उस प्रोजेक्ट की वजह से मेरी कंपनी को नया क्लाइंट मिला। तो, ज़ाहिर है मुझे यही अम आशा होगी कि उस फायदे का मैं भी एक भागीदार हिस्सा बनूँ और मुझे भी कुछ न कुछ दिया जाएगा, कुछ नहीं 1 सर्टिफिकेट ही दे दो। ना ये लोग, मुझे मेरी प्रशंसा करते हैं, ना मुझे मेरे से कोई बात करता है कि आगे क्या करना है, आपको लाइफ में, हम आपकी मदद करते हैं या फिर कोई, ये सब छोड़िए कोई छोटा-सा टू छोटा धन्यवाद भी नहीं देता मेरे को, कि आपने अच्छा काम किया, आपकी वजह से ये हुआ।
मैं आपकी परेशानी समझ गया हूँ लगभग। अब बस मुझे एक सवाल का जवाब और चाहिए होगा, उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी अवश्य सहायता कर पाउँगा। ये आपका बॉस के साथ जब वार्षिक रिव्यू का टाइम होता है, वो कब होता है? और उस दौरान क्या बातचीत चल रही होती है ऑफिस में? और क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहीं न कहीं डिज़र्व नहीं करते कि उनका प्रोम अ, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन उनकी पदोन्नति हो गई है, आपके सामने ऐसे लोग भी हैं कुछ? तो उनका भी उदाहरण दें।
जी। जी देखिए, ऐसा है कि उम्म, वार्षिक जो अ, समय होता है वो होता है मार्च या अप्रैल। लेकिन उसके लिए जो तैयारियाँ हो जाती हैं वो दिसंबर से शुरू हो जाती है। और लोगों को डिसेंबर से ही धीरे-धीरे धीरे-धीरे पता लगने पर उनको हवा आ जाती है कि क्या होने वाला है। कहीं-कहीं अफ़वाह फ़ैली जा रही होती है, कहीं-कहीं क्या कुछ हो रहा होता है और डिसेंबर से मुझे लगता है ना ये जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, इनका और कोई काम नहीं है, बैठे-बैठे सिर्फ़ अफ़वाह फैलाते हैं कि सबको बोल देना कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है ताकि उनकी जेब भर दी भर दी जाए। तो डिसेंबर से शुरू हो जाता है ये। देखिए अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो ज़ाहिर बोलूँगी कि ऐसे कुछ अनुचित लोग हैं, जिनको अ, प्रमोशन मिली है। लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा प्रमोशन देने वाले पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो प्रमोशन दे रहे हैं वो अंधे हैं। आज तुम ये उदाहरण बना रहे हो कि आप बस अ, लिप सर्विस या अ, जी हजूरी या हाँ जी, हाँ जी, म अ, उम, म बॉस आप तो माई-बाप हो ये सब बोल के आपको अगर प्रमोशन मिल जाता है, तो जो मेहनत करता है वो कहाँ जाए फिर?
हुँ, मैं आपकी परेशानी को समझ गया हूँ, आप चिंता ना करें मैं अवश्य आपको इन सब परेशानियों का हल देता हूँ। देखिये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब भी ये बातचीत करनी हो जैसे कि आपने बताया, कि दिसंबर से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो आप बातचीत करने के लिए कहीं न कहीं साफ-सुथरी बातों का एक सं संक्षेप बना लें। मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं, जिनके चलते आपकी पदोन्नति होनी चाहिए, और अलग-अलग आप उदाहरण दें कि इस ऐसी सिचुएशन में आपने ये किया था, और ऐसे हालात में ये किया था। तो इ इन उदाहरणों से आपके बॉस जो भी हैं, उनपे फ़र्क पड़ेगा कि अच्छा ये अगर ऐसा ऐसे हालात होते हैं, तो ये ऐसा करती है, और कहीं न कहीं ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप एक सही समय चुन लें, और जगह भी एक सही चुन लें, और ये जो रिव्यू मीटिंग होती है, मैं चाहूँगा कि आप उसके पहले ही एक वन-ऑन-वन मीटिंग कर लें, आपके जो बॉस हैं, ताकि रिव्यू मीटिंग में वो आपके लिए बोल सकें, उन्हें पहले ही पता हो कि हाँ, आपके लिए कुछ अलग से करना है। इसके साथ-साथ मैं ये चाहूँगा कि रिव्यू मीटिंग के पहले भी और वन-ऑन-वन के पहले भी आप आत्मविश्वास अपना बढ़ाने के लिए रिहर्सल कर लें थोड़ा-सा, और जितने भी सँभावित प्रश्न हो सकते हैं, उनके उत्तर तैयार करके रख लें। और अगर आपको तुरंत हाँ ना मिले, तो आप कहीं न कहीं एक प्लान बी या फिर अगले कदमों का एक प्लान बनाएँ, एक खाका तैयार करें, जिसमें फीडबैक हो, जिसमें समय रेखा हो और जिसमें कहीं न कहीं कौशल विकास हो। तो ये सब चीज़ें आप करेंगी, तो मुझे आशा है कि आपका जो प्रमोशन की बात है वो कहीं न कहीं, ज़्यादा आसान हो जाएगी और ज़्यादा उम्मीद होगी की हाँ, आपकी पदोन्नति हो जाए। आशा करता हूँ कि ये मेन मैंने जो सलाह दी है वो आपके काम आएगी।
हुँ, मैं सुन चुकी आपकी सलाहों को काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये जो आत्मविश्वास बढ़ाने की बात की आपने रिहर्सल करके, ये मैंने नहीं किया था। बाकी सारी चीज़ों को मैं दोबारा करने की कोशिश करुँगी और उम, ये रिहर्सल करके देखती हूँ, और जो आपने अगले कदमों का प्लान बोला था वो भी मैंने नहीं बनाया था। मैं थोड़ा अपने आप को रोक के, सोच समझ के कदम लूँगी और धन्यवाद आपका। अम थैंक यू।
कोई बात नहीं, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो, मैं यहीं पे हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। धन्यवाद।
जी।